えっと、今の、あの服の好みとかって、どう言う風に、あの決まりました？
はい。 あ、そうですね。えっと、今は、大体5年か6年か、そのぐらいの頃から、えっと、なんか無印良品の服を、ほぼほぼ、そこで買うようになったのがそのぐらい前かな、と思います。
ま、そうなんですね。無印良品いいですよね。すごい質も良くて。
はい。 ね、そう、そうそう、あとお値段も優しいので
うん、うん。 うんうんうん。
はい。
そうなんですね。無印良品に、こう、をで、買おうと思ったきっかけとかってあったんですか？
そうですね。 あ、そうですね。あの、その一個前は、あの、近所のショッピングモールにあった、あのね、なんかデニム屋さんがやってるセレクトショップ、そこだったんですよね。
はい。 うんうん、お気に入りのショップがあったんですね。
あ、そうですね、うん。で、ところが、えっと、その5、6年、もうちょっと前かな。あの、お店が終わる事になってしまって
あら、残念、閉店したんですね。うん。
なんか、もそう、元のそう、元のとこ経営不振で閉める事になりましたと、そうですかって、言って。
ああ。 ああ、なんか個人店みたいな感じですか？うん。
うーん。 えっとね、えっとね、つなんか倉敷のうん、倉敷のデニム屋さんがやってる
セレクトショ はい。 うんうん。
なんか、セレクトショップで、なんか、ああの関東に1店そこだけ置いて、あとは、デニム以外は、あの、どっかからナチュラル系を仕入れるみたいなとこ。だからセレクトかな、だから。うん。
ああ。 はいはいはい。 うーん、なかなかファッション業界も厳しいですよね。んの、ずっと商売やり続けるというのが、ああ、そう、分かりました。はい。
そうですね、そう。 そうなんですよ。で、店員うん、ね、店員さんが、あの、結構、何て言うのかな。1人1人ちゃんと見てくれて、あの、しかも、こう額から出るような声じゃなくて、普通にこう接してくれる、あの、そう言う良いところでした、はい。
うん。 あ。 うん。 ああ、凄い接客も良かったんですね。
そうですそうです、うん。
ええ、残念でしたね、そしたら。
そうですよ。で、ちょうど、そこで買ってた頃に、なんて言うか、あの、インナーとかティーシャツとか買いだしてたのが、まあ、無印も近くにあったので、そこの。ちょうど、そこで買って合わせたりしてたんです、昔は。
うん。はい。 ああ、なるほど。じゃあ、併用されてたんですね。
そうですね、うん。それそうそう、で、「無くなっちゃったんで、どうしようかな」っていって、ちょっと色々紆余曲折、ちょっとずつあり、結局無印に落ち着いたって感じですね。
うん。ものによって、はい。 うんうん。 ああ。
はい。
なるほど。えっと、そしたら、無印でこう、服を選ぶ時に、こう、一番重視しているポイントとかってあったりしますか？
そうなんそうな。うん。 はい。 はい。 あ、そうですね、あのまずは、なんだろう、着心地と、試着してしっくりくるかっていうのなんですけど、で、ちょっと言うと、えっと、まあどちらかというと、ナチュラルというか、ニュートラルな、デザインがいいかな。うーん。
うーん。 ああ。ちょっといろ色んなこう、色々ガチャガチャしてるんじゃなくて、シンプルなっていう感じですかね。
そうですね。あっ、そうですね。まあ、元々シンプル服ばっかりではあるんですけどね。はい。うーん。そうそうそうそう。
あ、そうなんですね。うんうんうん。 ええええ、なんか最近とかも何か無印良品で買われた服とかありますか？
あ、そうですね。あの、なんだろう。 割と先にパンツから決める人で、ボトムスというか、うん、で、そっちが決まると、次、上も、あ、こうだよね、ああだよねってなるので、最初ボトムスから大体、き、なんていうの、新シーズンに入るちょっと前。
はい。 うんうん。 はい。
う、あよくそういう、みそういう見方してます、まず。
ああ、じゃあ、秋で、秋冬で、まず秋に合うような、あのボトムスを選ばれるっていう決め方なんですね？ええ。
っていう感じですね。はい。 そうですね。 そうですね。 はい。 で、このところの好みは、あの、真夏にすっごい暑かったんで。
はい。 はい。
あの、ちょ日光が当たるのも嫌だし、肌に。ええ、だけど涼しくしたいっていう、まあ、そうなるんだけどね。うん、それで夏に、えっとね、ワイドめの麻のパンツが置いてあったんですよ。
うーん。 うんうんうん、はい。 ああ、はいはい。前止めのパンツ流行ってますよね。ええ。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
あ、はい。
あのメンズものだけ見ると、すごく大きかったりとか、ものすごくたくさん切らなきゃいけないとか、パンツだと。そうなるので、実はあの、フェミニンじゃない婦人服も試着したりして、試すことにしてるんですね。
うーん。 ああ。 はい。 あ、そうなんですね。
そうそう。まあパンツなんで、そんなに普通に履けるので、実は。
う、え、はい。 あ、履けるんですね、レディースのものも。ええ。
うん。そうそうそう。で、なので、ちょっとフェミニンなものはやっぱり変なので。ええと割とニュートラルなデザインを持ってきて。
うん。
で、試着って変じゃなかくて、もっと言うと気に入ったら、まあ、あまりそうなな、婦人用とか紳士用ってあんまこだわらずに買ってしまう人なんですけど、それでそと
ああ。 うんうん。ああ。
ワイドはふ そうなんですよ。
なるほど。 うん、そうなんですね。うんうん。
婦人服を 流行りもちょっと早いので、婦人服の方が。
あ、そうですか？そんな違いを感じられますか？
そう。 もう3か月ぐらいメンズより早いかな、形とか。うん。
ええ！それ気づいたことなかったですね。
えっと、で、なぜかっていうと、まあ前止めのパンツって、ちょっとあの、フェミニンな感じかなと思って、最初ちょっと悩んでて。
はい。 うん。 うーん、確かに、はい。
で、そう、で、試着を結局3回やって、やっと納得いって買ったんですけど。
うん。<chuckles> しっかり試着されたんですね。うんうん。
しました。それでこう、鏡で見て、あれ、ちょっとやっぱ違うかなとか、なんか言われそうかなとか、で、やってるうちになんか、だんだん慣れてきて、目が。
うーん。 多分 <chuckles> うん、見慣れてきたんですね。そのじ...ワイドパンツを履いてみた自分の姿に。
そうそ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
うーん。 おおお <chuckles> うわ、なるほど、いや、うん、新しいアイテムにやっぱり挑戦する時ってなんか、鏡を見たらなんか、しっくりこないなっていう時、確かにありますね。
そんな感じですね、はい。 したい。うん。 そうなんですよ。で、まあ、履いてみたら、このすごい暑い中に、こう風が、こう通るような、風の中歩いてるんじゃないかみたいな感じで
うーん。 うんうん。 ま <laughs> 新しい感覚って感じで。うーん。確かに涼しいですよね、ワイドパンツ。うーん。
感動しました。うん、ええ。 そうなんです。で、男の人のパンツって大体そんなワイドのもの今までなかったので、ええとね、なんかまとわりついて暑いんだよね、やっぱり、夏とか。うんうん。そう。で、それをね、もう一気に解消してくれて、あ、女性の人ってスカートとか涼しそうだなと思ってたけど、前から、あ、それに近いかもとか思いながら、もうこれはらこれはいいかもと思って。うん。
ああ、はいはい、はい。 うーん、そうですよね、わかります。うーん。 どう。 うんうんうん。 ああ。なるほど、はい。
それベースそうそうそう。だからそれベースで、あとは上は、例えばタンクトップだとか、ノースリの T シャツとかで、で、あと、ちょっとそのままだと肩出しで恥ずかしいので、半袖を羽織るとかシャツを。なんかそういう風にしたら、あの、夏はそのパターンがなんか結局4色分こう、なってしまって、で、きあまりに気持ちいいんで一個ずつ買い足してったら。うほもう。
うん。 うん、ふん。 ああ。 うん。 ええ！じじゃあもう、カラーバリエーションで揃えたんですか？
そんな感じですね。うん。いつの間にかなってました、はい。
ええええ。 あ。<giggles>
そうだ。うん。
そうなんですね。すごくなんか、リラックスした感じのココーディネートですよね。
うん。 そうですね、もうあの、す夏はもう、それから離れられなかったんですよ。
うん。 へえ、はい。
で、秋冬も、まあちょっと、寒さはあるけど、同じ路線にしようと思って。
もっと動きやすいとか、そういうことですか？
そうそう。で、要はワイドめのパンツがやっぱりいっぱい出てたので。で、どれにしようかなって言って、まあ、やっぱり同じように一本だけ、とりあえず選んで
うんうんうん。 はい。
で、組み合わせはどうしようかなっていうのは、えっとね、さすがに秋冬もんは、着てみないと分かんないので、寒いか暑いかなんて。なので、えっ、トップスはいろんなパターンを、ちょっとやりましたね。
うん。うん。 はい。
うん。そんな、かえっとね、カットソーにシャツを羽織るとか、ニットのこうジッパー付きの前で開けられるのを、はお着るとか、そんなことを試してみたり、今もしてますって感じですね。
どういったパターンをされたんですか？はい。 ああ。 あ、そうなんですね。じゃあ、秋はちょっとあったかめの厚めの服をまあ、羽織ったりして、体温調整されるっていう感じなんですね？うん。
はい。 そうですね。そう。 ね、で、あと、そう、であとはシャツとか羽織りだったら、暑かったら脱ぐこともできるので。
うん。
中にね、あの、カットソーとか着てるから。
そうですね。うーん、それ便利ですよね。
うん、人前で脱いでも恥ずかしくはない。うん。まあ、そういう構成でこれから行こうかなと思って、えっと、で、もうちょっと寒くなったら、上をもうちょっと違うものにすればいいのでっていうようなのが、どうもお気に入りになりつつあります、この秋冬の。うん。
うん、ふん。 ああ、もうそしたら決め方が結構はっきりされてて、あんまり、じゃあ、他のブランドとか、あの、他の、例えばパンツの形とか、そういうのは試されたりとかないですか？
あ、そうですね。 はい。 あ、えっと、今シーズンはもうこれで行こうみたいな気持ちになりってしまったので、ちょうど良かったなって。
ああ。 なるほど、じゃあ、シーズンごとにちょっと考えようかなっていう
うん。 そうですね。で、大体なん何シーズンかぐらいで終わるじゃないすか、どっかで。
感じなんですね。うん。 うんうんうん、はい、そうですね、使っていったら。はい。
こつ、で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
<laughs> 確かにそうですね。 うん。 あ、はい。
こんな感じですね、はい。
ああ、じゃあ、トレンドはウィンドショッピングなどでとり入れてるんですね？
うん。 そうですね。あとね、歩いてる人たち、ショッピングモール歩いてる人は、まあ、あの、地元の人の簡単な、そう、いるし、土日になるとやっぱ外ちょっと遠くから来るので、おしゃれな人いますね、うん。
ああ、はいはい。 おしゃれですか？ はい。 はい。 <laughs> 綺麗な格好して、はい、お出かけしますよね。
そうそう、だ、ね、だからそれちょっと見て、あ、こういう色の人多いなとか、うん、ちょっと形が、ちょっとまた変わってきたぞってなると、やっぱり気づくので
うん。 ああ、へえ、面白い決め方ですね。
うん。 ね、で、そうすると売り場に、なんかやっぱそれに近いものがあったりするから、「ああ、なるほど」って言って、うん。それでまた似合う、そうそうそう。
うんうん。 確かに。 うん、流行ってる形のね、ものとか、どこの売り場にも似たようなものを置いてたりとかしますもんね。
そうですよね。そうすると、またあの「これほんとに似合うかな」つってちょっと悩みながら、「どうしよう、こうしよう」っていう時は、またそれはそれで楽しいですね。
うん。 うん。 ああ、そうなんですね。なんか聞いてると、確かにあの、無印だったら、あの、なおさら、こう、こうジェンダーレスというか、あの、性別をね、あのはい、考えなくても、結構形とかあの、両方の性別で取りえ入れやすいなって、今聞いてて思いました。はい。うん。
うん。 うん。 はい。 あ、ちょっとそれありますね。うん。 うん。 あ、そうですね。うん。あと、なんかその一つのやつにしとくと、あの、まあ、何着ても変にはならないっていう安心感はありますよね。うんうん。ね。
うん。 うーん、うんうん。<chuckles> そうですね。あ、こう統一感とかも出ますしね、同じお店のものだったら。うん。
うんうん。 あ、そうなんです。うん。で、意外とこう、うあの、量も置いてあってバラエティーもあるので、え、そういう心配はあんまないかな。
うん。 そうですよね。で、なんかさらにこう、素材とかも結構いい素材を使ってるイメージがあるんですけど、無印良品って。
うん。 うん、あ、あのね、えっと、やっぱ、天然素材がやっぱり主流だけど、例えば秋冬とかジャバジャバ洗えるものにしたいから、要は毛の代わりに、あと綿と化学繊維2種類かなんか、え、あの、やって作った生地を、起毛になってる生地があって、そういうパンツを買ったり、だから洗えちゃうんですよ、すぐに洗濯機で。
そうじゃないですか。 うん。 はい。 へえ。 ああ、あ、じゃあ、結構お手入れも簡単っていう感じで
うん、そうそう、それは大きいですね。うーん、そうそうそう。あの、奥さんに洗濯頼みやすいので、あの、ネットでネット置いときゃいいので、それで、はい。うん。
めちゃくちゃいいですね。 ええ。 <chuckles> うーん。 はい、洗いやすいの大事ですよね。
と思います。うん。
きれいに着るには。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
うん。
ね。うん、そうなんですよ。だからまあ割と服選ぶのも好きになってきたので、この2、3年で。ま、楽しんで。うん。
そうなんですね。へえ。 あ、はい。うん。 うんうん。なんかうん、その決め方だとこう色々こう迷って疲れちゃったりとかすることもあるじゃないですか。んの <chuckles> このブランドもこのブランドもとか、これも流行ってるしとか。でも、うん、なんか1つに決めとくと、その選択で疲れるっていうのがなんかなくなって、はい、それいいなって思いました。
あ、分かります、はい。 うんうん、うん。 ね。 あ、そうですね。 ああ、言われてみれば確かに、あ、そうですね。うん、確かに。選択で、何て言うの、疲れることは確かにないですね。ああ、なるほど。自分で今頃気がつきました。
うん、ね。 <chuckles> <chuckles> いえいえ、私も、はい、すごいいいアイデアだなと思って。はい。
あ、ほんとに、うん、まあね、あとは好みのものがあるかとか、そういうのもあるので、えっと人それぞれ「これがいいな」とか、あと何て言うの、こう、兄弟とか姉妹ブランドみたいのだったらね、おんなじように考えるのもできるんじゃないんですかね。
うーん。 あ、はいはい。 確かにそうですね。
うん、ね、うん、ふん、ね。
うん。あの、最初はそのお気に入りのショップが、セレクトショップがなくなっちゃったっていうことだったんですけど、なんかそれをきっかけに自分の新しい服選びの方法見つけられててはい。悪いことばっかりじゃないなっていうのが、ん。はい。
そうなんです、ほんとあの時は悩みました。そう。 はい。 あ、確かにその通りです。うん。 ああ、そうですね、なんでもいい方に考えないとですね。
<chuckles> そうですね、何でもポジティブに捉えられるなってあの思える話でした。どうもありがとうございます。
うん。ん。はい。 はい。 あ、はい、こちらこそありがとうございました。話せて楽しかったです。
はい、じゃ、失礼します。